あ、今アメリカにいらっしゃいます？お住まいですか。あ、そしたらアメリカでも結構、柴ちゃんいますか？ああ、なるほどなるほど。やっぱり、あれは、ね。あの、うん、なんだろうね、なんなんうん、でも可愛いと思います。なんかこう、うん、何が、まあ、ちょっとただ柴ちゃんは結構独立心が旺盛で、こうなんか、まあ
はい、そうです。ええ。 よく見ます、はい。うん。 人気ありますね。 はい。
何でしょう、その飼い主にすごい忠実なんだけれども、なんか他の人にはあんまり媚びを売らないというところがまた、ちょっと可愛いのかもしれないですね。うんうん。良さがありますよね。うん。そう。うんうんうん、はい。
ええ。それはあります。うん。ありあると思います。はい。 そうですね。うん。やっぱり、でも本当にもう1人の人間を家族に迎えるような感じですからね。責任ぐと、あの本当に何かお金もかかるけれども、本当に責任があの深いですよね。いっぴき、あの家族の中に入れるということは、ほんとにそのワンちゃんのなんていうのかな、一生ね、ケケアをししていくっていうことなので、ほん今回も、だから私も本当にずっと犬が欲しかったんですけど
はい。 はい。はい、はい、そう。はい。 はいはい。 そうですね。 はい。はい。 うん、はいはい。 はい。はい。 はい。 はい。はい。
あの今まだすごくりょよく旅行するし、あの、旅行ででなくても、よくあのに日本に行ったりとかね、結構こう、いないことが多いので、やっぱり今はまだちょっと持てないなと思ってるんですよ。あのやっぱり本当に自分がね、あの、う、あ、100%こう take care できるっていう、こうそういう状態になるまでもうちょっと待ってます。
うん、うんうんうんうん。 はい。 はい、はい。 うん。はいはいはい。 うーん。 なるほど、そうです。 うん。 はい。はい。 ああ、なるほどなるほど。でもそうですよね。私もなんかまあ、ここの家はちょっと賃貸なので、ま、あのこう、ペットはふ不可なので、もう、もちろん飼えないんですけれども、ただいつもなんか動物好きだから飼いたいな、猫飼いたいなとか思ってるんですけど、あの、やっぱり私も旅行とか行く家を空けることが多いので、そう考えると、やはりちょっとね、人間の都合でそういう飼って、その子たちにこう寂しい思いとか、まあ、うまくね、こう一緒にいられないとかっていうことがあるのは、ちょっとやっぱり無責任かなと思って、やっぱり私も飼えないですね。
うん。 ね。 ええ。 はい。 ええ。 そうなんですよ。

そうなんですよ。それですごくね、あの、以前飼ってた、あの、犬のことで、すごく私後悔とか罪悪感とかすごくあるので、<chuckles> だから今回は、もしまた犬を飼ったら、今度は、つもっともっともっともっと、よあの、テイクケアしてあげようってゆうふうに思ってるんですけどね。うーん。
うんうん。うん。 はい。 はい。 ああ。 はいはい。 はい。 はい。 うん。 はいはいはいはいはいはい。ああ、そうですよね。まあ、ちょっと、そうゆう後悔とゆうか、ん、があるんですね。後悔っていうか、まあ、思うことがあっての、えっと、次に飼う時は、こう、その、こうかいみを繰り返さないっていうか、その、準備をきちんとしてから飼いたいっていうことですよね。うんうんうんうん、そうですよね。やっぱり一緒にいられる時間が、こう、あんまり短いのはね、よそれを前提に飼うのはちょっとどうかなって、私も、や思います思います。でも、その、気にされない方ももちろんね、いるので、うん、まあ、それは、うーん、ね、それをうんうん。はい。
ええ。 はい。はいはい。 そうなんですよ。 うん。 うんうん。そうなんです。 なんですよ。ううん。 ええええ。 やっぱりね、うん、若い人がワンちゃん飼って、あの、1日中ね、おし仕事に行って、家をあね、家を空けたりとか、旅行に行ったりとか、すん、やっぱりそれってすごくね、酷なことだと思うんですよね、犬犬にとってはね、うん。
はい。<sniffs> はい。はいはい。 はいはいはい。 はい。 うん。 うんうんうんうん。はいはいはいはい。そうですよね。
だからそれはうんうん。ほんとに私も若かったので、やっぱりね、あの、ま、それをそれがエクスキューズになるわけじゃないんですけどうんうん、まあ、もうちょっとね、あの、いい、ケアをしてあげたらよかったな ますね。
はいはい。 はい。はいはいはいはい。 うん。 ああ、そうですね。でもでも、うん、そうですね。でも、きっと幸せだったとは思います。ももっと <chuckles>
<chuckles> ん、部分的にはそうゆう幸せだったと思いますけど、でも、あの、うーん、でも、可哀想なことしたなと思ってます。今でもね。うん。
はい、そうですよね。 うーん、なるほどなるほど。うーん、やっぱりね、なんか、こう、私も今一人暮らしなので、1人でやっぱり飼うのってちょっとなかなか、こう、ね、面倒が見れない部分もあったりするので、うーん、できたらなんか家族ってゆうかで、こうね、飼うのが一番、ペットのためにはいろいろいいのかなとかもちょっと思ったりもしますし、うーん。
そうなんですよね。うーん。 うん、そうですね。私の とは、結構、犬飼ってる人が多く犬や猫飼ってる人、多いんですね。
はい。 はい。 はいはいはい。はい。
うん、それで、あの、 例えば、ん、誰かが、こう、ちょっと旅行に行く時とか、近所の人にお願いする人とかもいますけどね。
はい。 はい。 はいはい。 はいはいはい。はい。